Sì, sì, u in parte sì, però comunque sia finita la magistrale, io ho intenzione proprio di, come si dice, dar fuoco ai libri e non mettermi più a fare nient'altro, iniziare a lavorare, insomma, costruirmi il futuro. Però adesso che praticamente sono arrivato al tramonto, alla fine, eh mi sto domandando se poi le cose andranno effettivamente come devono andare, ehm c mhmm, dove dovrò an sì, c'è un paranoia un po', no, da da domande. Ehm, questo, per quanto riguarda il minuscolo esempio del dell'università, poi anche su tanti altri aspetti. Se io per esempio vivo da solo da 1 anno, che ho casa mia, e il fatto che sono da solo, ehm, mi si ripresenta di più queste cose, no, perché poi
<chuckles> Erto. Sei in paranoia. <chuckles> Assolutamente. Okay. Certo, perché hai più tempo libero e, non essendo magari occupato, quin non riempiendo quello spazio, il tuo cervello appunto viaggia e
Brava, sì, sì.
ti si creano 1000 scenari.
Poi anche qui dentro mi viene da dire, no, "ma e poi cosa dovrò fare, dove andrò a finire." E poi, ehm, oltre che il futuro penso anche al passato: "Eh, ma quella volta non dovevo fare così"; insomma t un casino.
Mh. E è un continuo loop, okay. Volevo chiederti, ma per caso hai già provato qualcosa per gestire quest'ansia? Cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato. Per capire meglio il tuo problema, no. Così posso aiutarti.
È un loop. Allora, di solito, mhmm, visto che, mhmm, riconosco che, uhm, la sfera psicologica e quella fisica sono correlate, ma al di là de ques di queste stupidaggini, eh quando sono proprio in questo stato mi sfogo tanto con la palestra, l'alle l'allenamento, anche qui a casa; cioè proprio fino a che
Okay, ed è una cosa molto buona.
sì, fino a che non mi consumo proprio, anche a livello di rabbia, e poi arrivo alla fine che sono sfinito, ehm, in tutti i sensi e mi aiuta anche un po' a consumare tutte tutte queste cose. Se no, mhmm, in realtà ne ho provato poco altro, perché comunque sia non coinvolgo altre persone, neanche amici, perché se lo faccio è in via di conversazione non da d da usarli come psicologi, preferisco vedermela da solo.
Mh-mh. Mh-mh.